あの、家族と喧嘩した後どうやって和解しますか？ってことなんですけど、まあ家族って、ね、どれまんか血はつながっててもってるからこそ、めちゃめちゃ喧嘩すること多いじゃないですか？<chuckles> どうやはいはいはい、どうやって仲直りしてますか？
うんうん。はい。はい。 うんうんうん。はい。 ええ。はい。 ええええ。そうね、なんかね、もう、うん。う まあ、まずうちが、ほんとにね、あの、外面が皆さんよろしくって、だから、あの、家庭内ではもうほんとに素を出してるっていうか。<laughs> もう「ちょっと遠慮しなさいよ」っていうぐらいなので。だから息子もね、ほんっとに外面いいのよ。んまあいいの。うーん。そ、でね、ほんとにいい子ちゃんなんだけど、私にはすっごいわがまま、好き放題言うのね。うん。そう。で、こないだ喧嘩になったのは、あのさ、あの、お金の使い道の中で、保険について相談してくるわけだよ。今この保険あ、保険屋さんから電話変わってきたと。で、うん、で、保険が今の保険こんなんだから、えっと、2000円追加してこっちに変えませんかみたいな保険の話が返ってきたと。っていう話で、で、それで、あの内容を聞いたら、なんかね、結局、医療保険が重視になってるやつで、も、全部掛け捨てなのね。で、うん、だから、でもねって、日本のさ、制度ってさ、あの、高額医療になったら高額医療保険って言って、あの、はつんあるあったりするじゃない。だからうん、で、ま、3ヶ月って言っても30万円の蓄えがあれば、ま、なんとかやっていけるし、入院もさせてくれないじゃない、日本ってさ。うんうん。ま、こっちもそうだけどさ。で、ていうの考えると、ね、そこまで、あの、保証厚くして、あの、そこまで必要ですか？っていう話になって、そんなのあったら孫に貯金しなさいっていう話なのよ、私はね。うんうん。私はま、すき目を見ていつも子供たちの貯金をしてきたから、そのやり方してきたから、あの、そう、そうやって掛け捨てで、それもまださんじゅうだいなのに、あのさ、実質にそれ保険を使う時って、ま、よっぽど、ま、なんか運が悪くなきゃ60超えたぐらいから使うかもしれないねって。うん。そう、70歳ぐらいから、かもね。うーん、もっとグッて何、上がるぐらいで、そう。で、そんなものにね、お金をね、あの、追加して、今でもあの、高額医療費払あの、保険払ってんのに、そんなの無駄だって言っていう話になって、も、聞かないのよ。全然ね。そうそう。
はい。 はい。 え、ええ。 はい。 <laughs> はいはいはい、いいですね。 はいはいはい。はい。 ええ、そうなんですね。<laughs> はい、はいはい。 ええ、そうなんですね。はい。 はいはい。 はいはい。 はいはいはい。 なるほど。はいはい。 はい。 はいはいはい。 はい。 はい。 はい。 はい。 なるほど。 ええ！はい。もったいない。 うんうんうん。 そうですよね。うんうんうん。 負担がね。うんうん。 はい。 そうですね。うんうんうん。 うんうんうん。 はい。 そうですよね。はいはいはいはい。 うーん、そうですね。うんうんうん。 はい。 はい。 うーん、そうですね。うんうん。 はい。 はい。 そうですよね。 うんうんうん。 そうですよね。 うんうん、ちゃんそうですよね。うんうん。 はい。 うんうんうんうん。 そうですよね。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
そう、そうよ。ほんっとにそうなのよ。で、反対するでしょ。で、そしたら、ま、今度は、あの、えっと、ま、もうでも今日会うことになってるからとか言って、もう、そう。で、なんかま、そしたらね、それでもこう、契約してきたのよ。
はい。 あ、はい、ええ。 はい。 はい。 ああ、あ、よく、全然聞いてないじゃないですか。<laughs> はいはい。
彼はね。ん、ばっかだなとか思って。もそう、聞いてないの聞いてないの。そ、聞いてないの。だからほんとは私に「ああ、いいんじゃない」って言って欲しくて電話かけてくるのに、私がそう言わないから気に食わないのよ。うん。私が反対することね。うん。そしたら今度は、あの、な終身保険を勧められたって言って、それに変えるま、「でたわ！」と思って。も、ほんとにバカじゃないみたいな。そうなのよ。あなたの保険代、その人のボーナスだからね、みたいな話になるんだけどね。うんうん。でそうなって、あの、もいもう大反対するでしょ。でも、そしたらもう大喧嘩になって、もうもう、あ、もうバーって言ってくるから。
なるほど。うーん、もうはいはいはい。 はい。はい。 <laughs> もう思うツボにはまってるじゃないですか。<laughs> ん、はい。 はい。 ね、そうですよね。うん、うんうんうん。 はい。 はいはいはい。 はい。 はいはい。
でもブチッと私切るのよ。私がいつも切るのよ、ブチって。無視。私が無視。うん、うん。
うけます。<laughs> はい、私も。うんうんうんうん。え、でも無視やっぱ時間が解決しますよね。<laughs> はい。
っていうか、あの私に無視されるのが一番きついと思うから。
あ、そっかもう、お母さんそ週さんかいかけるぐらいですよね。そうですよ。でもうんうんうんうんうん。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
わかりっす。 はい。 はい。 はい。<laughs> はい。や、いいですね、それ。はいはいはい。 うんうん。はい。 うーん。 あ、しっかりしてますね、はいはいはい。はい。 はいはい。 <laughs> いやでもそうやって、なんだろう、こう、あの、息子さん直接じゃなくて、こう、そういうなんか、は話せる場所があるのっていいですよね。このムカつきはい。はいはい。
うん、うん。 うん。 えっとね、私がこうやって発信するでしょ。それ、今度は息子が入ってる家族ラインに、ちゃんとね、娘の誰かが入れてくんの。あんた、アホな保険を、なんかみたいな、だ公開型。完全公開型喧嘩なの。うん。そしたら今度は1週間後ぐらい、もう、ももた1週間しかもたないのかこいつはとか思うけど、いっしゅうかんごぐらいに電話かけてきて「おーい」とか言って「何ですか？何でしょう？何でしょうか？何の御用でしょう？」<laughs> って言って。そうして息子が、「え、まだ怒ってるの？」とか言って。「あ、何のお話でしょ？」<laughs> もう、もう謝んないのよ。息子はまあ謝んない。「ん、謝んなさい」って言ったら、「はいはい、謝ればいいんですね、はい、ごめんなさい」こんな感じなの。ムカつく。毎回この、これ、おムカつくでしょ？毎回これ。ほんっとにね。もうほんっとに、お面白いね。もう、そうね、うん。うんうん。うん。<chuckles>
はい。 <laughs> <laughs> すごい、あ、でもいいですね。うんうんうんうんうん。 はい。 <laughs> もうお母さんと話したい。うんうん。 ええ、かわいい。<laughs> ええ、かわいい。<laughs> ちゃんと謝ってください。<laughs> あやうーん、でもそうですよね。 うんうんうん。 <laughs> <laughs> ムカつきますね。<laughs> 面白い。ああ、でも でもでも、それは、でも、素敵な、なんだろう、和解方法じゃないですか。なんかユニークじゃないですか。なんか
まあ、パターン一緒だからね。うんうん。
うーん、あ、お姉さんも優しいですね。私、お母さんとよくケンカするんですけど。
うん。 うん。うん。どんな内容で？
でもね、お母さんね、ちょっと、あの、お酒ちょっ飲む癖があって、お酒飲んねでんでも、お酒飲んでね、あのやっぱ夜にラインしてくるってなると、お酒飲んで連絡してくることが多いんですけどね。ちょっと、あんまり何も考えてない発言をすることが多いんですよ。で、なんこの前で言うと、なんか私がその予定日あ、予定日ってよんじゅっしゅうで、なんか、あの、設定されてるじゃないですか。でも私的には、みんなもう37週から42週の間なら病院の先生もいつでも大丈産んでも大丈夫ですよって言われているわけじゃないですか。で、なんかみんな37週からめっちゃきついよって言うから、私的には、そのさんじゅうななしゅうはっしゅうで生まれたらいいなあっていう話をしたら、なんか「いやいやいやいや、よんじゅっしゅうまでちゃんとお腹に入れてた方がいいよ」とか。
うん。ん。 あ、はいはいはい。あたしもだけど。うんうんうん。うん。うんうん。 ああ、はい。 ああ、はいはい。 うーん。例えば？ 例えば、うん。うんうん。うん。うんうん。 はいはい。はいはいはい。 そうね、うんうんうん。 うんうん。 うんうん。 うんうん。 うんうん。うんうん。はいはいはいはい。うんうんうん。そうね。うん。 うん。うんうん。うんうん。うんうん。うん。うんうん。うん。 うんうんうん。うん。うん。 うん。 うん、正解。<chuckles> うん。
そう、でよんじゅうにしゅうまでちゃんとなんか、そお腹に育てた方がいいよって言われたんですね。で、わでも私からすると、あの、37週ぐらいで産みたいって、なんか、あの、思ってるのに、ずっとなんか「いや、あなたそれは間違ってる」とか、なんか
うん。 うん。 うん、正解。<chuckles> うん。うんうん。うん。 うん。うん。うん。うん。 うん。 うん。いやいや、ま、それはお母さんも子供を産んできたから分かんのよ。でもお母さんお母さんの味方しちゃう、私。申し訳ないけど、ほんとにお腹にいる方が子供が安全。うん。
うんうん。 うーん、あ、そうなんですね。うんうん。 <laughs> そうですね。 ああ、やっぱそうなんですね。そっか、でもなんかはいはいはい。
うーん、そうそう。だから、うん、42週を回れとは日本は42週だからね。うん。
え、そうですね。なんかアメリカでは先生はもう40、こっちでは、ええ40しゅよんじゅういっしゅうにしゅうぐらいで、42週までしか待たないって言われましたね。それ以降はもう子供がちょっと危なくなるから、お母さんも、ちょっと、あの、危険になるから、よんじゅうにしゅう待って42週で、それが無理ならその、あの、陣しんあ、えっと、促進剤入れたりとか、帝王切開もちょっと視野に入れるかなって言ってたんですけど。そうですね。で、ま、それでそうですね。なんか、こう制度も違いますよね。なんか、そういうのもあるのかもしれないですね。こっちのアメリカの先生、割と37週ぐらいでさんじゅうななしゅうから促進剤打ってもいいよって言うんですよ。
うん。うん。うん。うん。うんうん。うんうん。うん。うんうん。 うん。うんうん。あ、そうなんだ。 うーん、うん。うん-うんうん。ああ、そうなんだね。うんうん。うんうんうん。うんうん。うんうん。 うんうん。ああ、はいはいはい。うんうんうん。うん。うん、ああ、そうなんだ。うーん。やっぱ違うね。うんうん。うん。 うんうん。 うん。うんうん。うんうん。うん。うんうん。 うんうんうん。うんうん。ああ。あ、日本の先生言わない。絶対言わない。うん、言わない言わない。うん、言わない。
ですよね。 こっちなんか、チョイス37週からあるよって、あの、先生に言われて、あの、する人ももちろんいるし、みたいな感じだったのも、私は、ま、初めてだから、なんか、そういうのもあって多分私は早く産みたいっていうのがあったんですけど、もう、お母さん聞かないんですよね。
うん。 うん。うーん、なるほどね。 うんうんうん。うんうんうん。 うんうん。うんうん。うんうんうん。うんうん。うんうんうん。うんうん。 うーん、まあね、お母さん、私、多分同年代ぐらいだと思うしって考えるなら、あの、おそらくね、私たちの時代は、やっぱ「よんじゅうにしゅうまで持ってなさい」って先生に言われてきてるから。
で、うーん。 うん、ふんふんふんふんふん。 はい。 はい。 ああ、そうなんですね。へえ。
うん。で、娘私の娘は43で産んでるよ、2人の子。2人とも。なんかそういう
はいはい。 え、43週。ええ、そうなんですね。はい。
うんうん。だか、予定日超えて、あのいっしゅうかん経ったから、促進剤使っていっしゅうかんは待ってくれるのよ。だけどそれ以上は待ってくんないから、日本。
はい。 はい。えっ 日本、予定日が42週なんですか？
そう42週よ。
え、そうなんだ。予定日自体違うのかもしれないですね、じゃあ。
うんうん。 あ、ほんと？え、よんじゅうにしゅうだと思うんだけど。え、違うの？今よんじゅっしゅうなの？え、どうなんだろう。私。
こっち こっちよんじゅっしゅうでしたね。 私は40週で設定されてますね。
ああ。えっとね、私の時代、お母さんに聞いてみて。私よんじゅうにしゅうってうん。私の時代42週だったと思う。うん。うんうん。
ええ、そうなんだ。 お母さんに聞いてみます。はいはい。 あ、そうなんですね。でよんじゅうさんしゅうで。やっぱ
うんうん。
あの、国によっても、じね、違うのかもしれないですね。そういうの。
ああ、うんうん。 ええ、ちょっと待って。あの、娘のこないだ検診行ってきた時が何週目だったんだろう？ちょっと見てみよ。娘の検診、いついつも送ってくれるのよ。あの、うーん。
はいはい。 はいはい。なんか ええ、いいですね。私もなんかおでも、あ、こっちエコーないじゃないですか。
あ、そうなの。
こっちね、あの妊娠期間通して3回しかエコーしてくれないんですよ。
ええ。 マジで。それ 3D とかで。4D とか。え、違うの？はあ、そうなんだ。
あ、違います。あ、あの、3D ある病院も、あの、あるんですけど、私のど田舎なので、あの、2D 2D しかなくて。ええ、一番初めに妊娠がわかって、13週目に1回で、それからにじゅっしゅうまでにじゅっしゅうにもう2回目で、その時にもう30分ぐらいかけて臓器とか全部見て、異常がないかっていうのを見て、その後さんじゅうななしゅうまでないです。
うん。 まじか。 ええ。 そうかそうか。うんうんうん。 うんうん。うんうん。うんうん。 うんうん。 うん。ええええ。 ああ、そうなんだ。うんうん。うんうん。 あ、そうなんだ。うんうん。ああ、なるほどね。ま、うち、ほら日本ってあるからさ、毎回エコーあるからさ、うん。毎回あるね。で今娘がこの間送ってきたやつが32週だね。
だから毎回エコーないんですよね。<laughs> はい。 そうですよね。見せてくれますよね。 はいはい。 はい。あ、32週でした？へえ。
うん。3、今いくつ、あ、どんだけ？何週？うん。
私36です。明日で36週。はい。
あ、そっか4週違いね。 ああ、32週で、今さんじゅうにしゅうではちがつここのか。
え、予定日いつですか？はい。 はちがつここのか。だったら、ええと何日何日で、はちがつここのかだったら、ろ
はちがつ。 うん。うん。何週になんの？ どうなの？あ、よんじゅっしゅうなのか、じゃあ。よんじゅっしゅうなんだ。ああ、じゃあよんしゅう、今よ
よんじゅっしゅう。 え、でも、昔はもしかしたら違ったのかもしれないですよ。
そうか。あ、忘れちゃった。
うん、だからかもしれないですね。うちのお母さんも、その、「ずっとお腹に入れろ」って話を、そう
うん。 ほんとだ。予定日から考えたら40週だわ。
え、40週ですか？今はよんじゅっしゅうなのかもしれないですね。
うん、だね。 ああ、そうなんだ。
そう、でもだからこそ、多分すごい意見を、こう、押し付けられてる、で、そうなんです、うちのお母さんちょっとお酒飲むと人の話をほんっとに全く聞かなくなるので。<laughs> で、もう私途中で切ったんですよ。もうもうムカつくと思って、途中で切って、そしたらもうライン5件ぐらいずっとその、どうしどうしてお腹にいるのがいいのかみたいな話を送ってきたんですね、続けて。でもそれも全部無視したんですよ私。<laughs>
うんうん。 うんうんうん。かもしんない。うんうん。 うんうんうん。 <laughs> まあね、ま、うんうん。ああ、はいはいはいはい。うん。うーん、うんうん。 うん。うん。 うんうん。 うんうんうん。うんうんうん。 うなええ、仲直りしてないの？
あ、いやでも、その後、次の日あの謝ってくれました。ごめんちゃんと。なんか、お話してばっかりでごめんなさいって。はい。
うん。うん。 あ、ほんと。あ。 ああ、なるほどね。ま、お酒が冷めるとふってなるのかもしんないけど、ええ、え、そっかそっか。うんうんうん。
そうなんですよ、もう気づいてくれなんか、私も、だから、その、ちゃんとはな「私が言いたいことをちゃんと聞いてください」って <laughs> 言いまして、お酒「酔っ払った状態でその、あの、連絡してくるのは本当にやめてください」って言いましたね。な貴重な、ほんと今そって話せるのが貴重なね、時間じゃないですか。なのにちょそうなんですよ。で、酔っ払って話してこられて、あんまり会話にならないと。<laughs>
うんうん。うんうん。あ、そっか。 うんうん。うんうん。 うんうん。うんうん。ああ、そっか。 うんうん。 うん。ま、確かにね。うん。うん。 ああ、なんか照れくさいんじゃない。 照れくさいの。多分ね、お酒飲むと、多分お母さんの気持ちを推測するに、お酒飲むとすんごく娘が恋しくなる。
悲しいんですよ。 はいはい。 寂しいんでしょうね。はい。でしょうね。うんうんうん。
そう、そうなんだと思うよ。うん。だから、あの、もう異常に喋りたくなるし、もうすごい心配してるし、すごく楽しみにしてるし、で、やっぱりお母さんに1回聞いた方がいいよ。あの「お母さんの時代って42週だった？」って。私の時やっぱりよんじゅうにしゅうだと思う。だって十月十日だったし、私私たち時。で、十月うん、そう。十月十日って、十月って40週プラス10日でしょ。うん。うん。でしょ。だから私たちの時代は42週だったの。うん。そう。だからそう考えたら37週とか8週なんて早すぎて「ダメよ！」ってなっちゃう。やっぱり。うんうん。うん。そう。心配になるよ。うんうんうん。うん。うん。で、それでね、お腹にいる方が、あの産毛とかね、もうその40週とかほんと生まれる間際になったら毛がやっと抜けてくるから、ちょっと早く産んだら、毛もじゃらけの猿みたいな子が出てくるよ。ま、も、別にいいんだけどさ。いいんだけど、小さく産んで健康に育てればいいんだから。ん、なに、自分の体も楽だしね。うん。無痛分娩にすんの？
はい。 うーん。 うーん。そうですよね。 はい。 はい。あ、聞いてみよう。はいはい。 あ、十月十日ですよね。 です、うんうんうん。ほんとだ。 そうですね。 ああ、なるほど。 めっちゃ早い。うんうんうん。うーん、なるほど。なんかそうやって考えると、なんかその仲直りそうですよね。ほんとだ。私そうやって考えてなかったですね、そう言われてみると。 うんうんうん。 あ、はいはい。 <laughs> そうなんですね。はいはい。<laughs> そうですね。はい、え、そうなんだ。 いや、自然で産もうと思ってます。
うん。 あ、そうなんだ。そっか。だったらま、小さい方がいいなって思っちゃうね。思っちゃう。うん。うん。うんうん。うん。でもね
はい、びゃん頑張ります。そうなんですよ。ちょっとそれもあるんですよね。自然だからちょっと小さめで産みたい楽かなとか。ま、自分のね、わがままなんですけど。<laughs>
あの、がい外に出たら、もうばい菌だらけだから、急に赤ちゃんに出てくると、いっぱいおっぱいあげてほしいけどね。うん。うん。うんうん。うん。
うーん。 うーん、そうですよね。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
うん。うん。<laughs> うん、ぜひ。<laughs> うん。そうしてください。はい。ありがとうござい